อา สำหรับมุมมองนี้นะครับผม ต้อง ต้อง ข ต้องมองต่างสักนิดหนึ่งนะครับว่า อ่า ต่อให้เขามองเราว่าเราหวง หรือว่าเราหวงวิชาแล้วกัน ทีนี้ก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าวิชานี้นะครับผมเราได้แต่ใดมาเนาะ แล้วเราค้นพบด้วยตัวเอง ด้วยความยากลำบากเพียงแค่ไหน ฉะนั้นแล้วเนี่ย สำหรับเรื่องนี้นะครับผม อยากจะให้มองไปที่ตัวเอง แล้วก็โฟกัสที่ตัวเองเลยครับว่า การที่เรากว่าจะได้วิชามาเนี่ย เราผ่านอะไรมาบ้าง แล้วในระหว่างนั้นนะครับผม คุณเพื่อนคนเนี้ยได้ซัปพอร์ตความรู้สึก อา ความเหนื่อยล้า ความยากลำบากของสิ่งที่เราได้รับมาหรือเปล่า ฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยครับผม ปฏิเสธไปแบบตรง ๆ ได้เลยครับผม ต่อให้เขามองว่าเราหวงวิชา อันนั้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับผมเนาะ เพราะถ้าเขาอยากจะได้วิชาเนี่ย บางครั้งเขาก็ต้องฝึกเองเหมือนกันนะครับ แบบเนี้ยอะครับ
ค่ะ ค่ะ อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อือฮึ เขาทำอะไร? ค่ะ อือฮึ อืม อืม อืม ค่ะ อันนี้ที่คุณพูดมาก็ถูกเลยค่ะ เพราะว่าพอคุณพูดมาก็ทำให้ย้อนนึกไป ว่าในช่วงที่เรายากลำบากในการศึกษาหาความรู้ แล้วก็หาข้อมูลว่าเราจะเข้าไปทำงานนี้ยังไง ไปศึกษา ไปอ่านทีละข้อ ทีละขั้นตอนเนี่ย พวกเขาทำอะไรกัน ใช่ค่ะ พวก เขาปาร์ตีกัน พวกเขานัดไปเที่ยวกัน พวกเขานัดไปกินกัน ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าช่วงเนี้ยเรากำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ กำลังทำเรื่องนี้อยู่ เขาก็ไม่ได้มีความสนใจ จนกระทั่งเขามารู้ว่ามันได้เงินจริง จนกระทั่งเขามารู้ว่ามันเป็นงานที่ยืดหยุ่น ทำตอนไหนก็ได้ ตื่นมาทำตอนไหนก็ได้ ไม่ทำก็ได้ เขาก็เลยสนใจ แล้ว แต่ว่าตอน ในระหว่างที่เราอะค่ะ ค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ย ไม่ได้มีใครเลยที่มาร่วมกับเรา ที่จะแบบลุยไปกับเรา เออ เพราะว่าทุกคนไม่เชื่อ ว่ามันมีอยู่จริง
อือ ครับผม ใช่ อะฮะ อ๋อ อืม อา ครับผม อ๋อ ครับผม อืม อืม ครับผม